Est-ce qu'une chanson en particulier t'a fait découvrir un artiste qui est devenu important pour toi?
Alors oui, effectivement, il y a il y a une chanson, heu, qui m'a fait découvrir, heu, un artiste qui m'a m'a énormément marqué à l'époque et qui est, bah, qui me suit depuis, heu, quasiment 30 ans, je crois que j'écoute toujours régulièrement. Alors je vais peut-être re repo replacé le contexte, ce sera peut-être, heu, plus pertinent.
OK. Ouais. Ouais, vas-y, je je t'écoute. Du coup, ça tu dis que c'est c'est de longue date. Donc comment tu as tu as tu as découvert l'artiste et voilà, comment comment ça s'est passé?
Ouais, alors heu, j'étais gamin, je devais avoir entre 8 et 10 ans je sais plus l'âge exact.
Ah oui, d'accord, donc très jeune. Ouais.
Voilà et et j'écoutais pas vraiment de musique à l'époque, enfin, je j'écoutais, heu, je me souviens, j'avais un CD de, hem, d'une bande-son d'un jeu que j'aimais bien mais ça s'arrêtait là. J'écoutais pas vraiment de musique, ni la radio, ni quoi que ce soit. Et heu, je sais plus pourquoi mais heu, en gros, j'étais en train de regarder un peu tous les la collection de vinyles de mes parents. Je pense que je devais m'ennuyer donc je regardais un peu à quoi ça ressemblait. Et il y a une couverture de vinyle sur laquelle j'ai flashé. Tu voyais un un jeune, heu, gars, heu, avec un blouson, heu, un peu, heu, un peu, hem, comment dire? Les blousons à l'américaine, tu sais, heu, pour, heu non pas aviateur, plus les blousons qui qu'ils ont de sport mais façon, heu, façon université.
N ouais. Mmh mh. OK. Aviateur ou quelque chose comme <clears throat> Ouais, les Ouais, les bombers, heu, oui, je un peu, heu, 2 couleurs là? C'est un peu ça? Ouais.
Voilà c'est ça, heu, rouge et avec les manches blanches, exactement et qui était en train de de faire, heu bah, je pense qu'il était en train de danser parce qu'il faisait une, heu
Ouais.
une il avait une espèce de posture un peu, heu, un peu dynamique. Heu, le le fond était doré, alors doré, heu, doré doré, tu vois que ça datait comme truc. Et c'était un un petit artiste pas très connu qui s'appelle Elvis Presley. Tu vois?
OK. Ouais. D'accord, pas trop connu, ouais, effectivement. Et et toi, c'est c'est vraiment la couverture qui t'a qui t'a intrigué au dé en dans un 1er temps?
Ouais donc Ouais, c'est ça. Voilà entre, heu, le le doré que tu peux pas le manquer même à 20 kilomètres et puis, heu, ce gars-là qui, tu vois, se déhancher dans son look typique, heu, façon Amérique des années 50-60. Voilà ça m'a intrigué et j'ai mis la le vinyle et ça commençait par, bah, sa toute 1re chanson, la la toute 1re qu'il a jamais chanté, heu, à la radio, hem, qui s'appelait, heu, That's All Right.
N ouais. Bien sûr, ouais. OK. Ouais. OK. D'accord.
Et heu et là, voilà, j'ai j'ai flashé. J'ai vu pourtant la cette 1re chanson, c'est pas grand chose. C'est juste, heu, lui qui chante avec sa guitare. En plus avec le son, heu, qui grésille d'un d'un vieux vinyle donc tu vois, c'est par la suite il a fait des trucs beaucoup plus rock'n'roll beaucoup plus travaillés mais sa toute 1re chanson, c'est lui tout seul avec sa guitare. Une chanson qui dure, je crois, 2 minutes et 1/2 donc très courte et et je sais pas, il y a il y a un truc. Je sais pas si c'est dans le rythme, heu, ou autre. Ça m'a ça m'a scotché.
OK. D'accord. I ouais. Il s'est passé quelque chose, quoi donc l'enfant que tu étais à 8-9 ans, heu heu, entend cette chanson et et peut-être la voix, peut-être la mélodie. Il s'est passé quelque chose. Tu as eu envie de, voilà, peut-être d'en découvrir plus sur, heu, sur cet artiste?
Muais, alors, déjà, j'ai écouté tout le vinyle, hein, pour commencer et heu, ensuite ouais, ça a déclenché, heu, un peu une une passion, ce qui fait qu'après, heu bah, j'ai écouté, heu, de plus en plus de de ses morceaux. Heu, je me j'avais même ach un peu plus grand j'avais acheté une petite biographie qui parlait de lui. Enfin je m'étais pas mal renseigné. Donc heu, ouais, ouais, ça a vraiment déclenché une passion et et aujourd'hui bon, j'écoute moins que quand j'étais gamin mais heu, régulièrement, heu, il ressort.
Ouais. N ouais. OK. Ouais, d'accord, c'est quelque chose si aujourd'hui tu te lances, heu, quelques morceaux, c'est quelque chose qui te replongera un petit peu, justement, à à ces souvenirs que tu évoques, à ton enfance? Ça ça te fait songer à ça?
Mmh, un petit peu, mais plus forcément maintenant. Maintenant c'est surtout, bah, qu'il fait partie de de ma vie musicale et heu, voilà, c'est un des grands noms, enfin, on l'appelle pas le King pour rien même si je sais qu'il y a des polémiques sur le fait qu'il s'est, on va dire, beaucoup inspiré, heu, d'autres, heu, rockers, heu, qui étaient, heu, moins connus parce qu'ils étaient noirs eux et à l'époque, voilà. Donc je sais qu'il y a toute une polémique là-dessus mais bon, voilà, heu, c'est quand même une, heu, une icône de la musique américaine du rock donc, heu
Ouais d'accord. Bien sûr. Ouais. Évidemment. Et est-ce que, heu, l'en l'enfant que tu étais donc heu, voilà, tu as écouté la musique qui t'a plu mais est-ce que tu avais, heu, aussi déjà vu des vidéos et dont les pas de danse, heu, un petit peu célèbres et ma question est la suivante, si, heu, tu as vu ces pas de danse, est-ce que, heu, l'enfant de 8-9 ans a envie de reproduire ça dans sa chambre?
Ah, non. Ça, je l'ai découvert bien plus tard. Au début j'ai commencé avec la musique et j'ai vu, ouais, le clip qu'ils avaient fait à l'époque de Jailhouse Rock, par exemple, où, heu, on le voit lui et puis les autres qui sont, heu, habillés en détenus en train de de se déhancher, heu, dans une foule, dans un décor de prison. Ah mais ça, je l'ai vu mais heu, bien plus tard. J'étais, heu, je pense, déjà ado ou pré-ado donc pour me faire danser quand en tant que pré-ado, heu, non, ç je pense que même, heu, avec un fusil à pompe braqué sur moi je je c'était pas faisable.
Ah OK. Ouais. Mmh mh. Ouais d'accord. <chuckles> <chuckles> O OK, je je vois donc tu n'as pas tu ne t'es pas essayé au fameux pas de danse, heu, d'El d'Elvis Presley. Et est-ce que, du coup, ouais donc heu, c'est est-ce que c'est le rock qui est-ce que ça t'a ouvert d'ailleurs à ce au genre, heu, rock? Pourquoi pas? Est-ce que tu as tu as approfondi un petit peu tes recherches, heu heu, sur, heu, sur le genre? Est-ce qu'il t'a donné goût à ce genre musical-là?
Non du tout! J'av Alors oui, certainement parce que c'est ça a été un peu ma porte d'entrée et ensuite, hem, c'est vrai que le rock, c'est un des genres que j'écoute le plus. Alors un peu moins maintenant, je me suis ouvert à d'autres trucs parce qu'avec les années, heu, voilà, j'avais envie de changement mais pendant très, très longtemps, heu, le rock et puis, après, forcément, heu, passer un peu, heu, hard rock et puis après passer forcément à métal donc oui, je disons que je pense que j'aurais pas découvert Elvis, heu, je sais pas si, heu, j'aurais écouté, heu, du hard rock, du métal et tout arrivé à l'âge à l'adolescence et jeune adulte.
Ouais. Ouais. Mouais. Bien sûr, bien sûr, oui, ça ça aurait peut-être eu une autre, heu, une autre tournure si, heu, si c'était Georges Brassens qui était en blouson, heu, rouge et n et rouge et blanc sur, heu, sur ce vinyle et c'est incroyable que ce soit finalement la pochette du vinyle qui t'a, heu, qui t'a particulièrement intrigué, heu, dans dans un 1er temps. Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres ar d'autres artistes donc là, voilà, tu parlais de ça, vraiment quand tu étais, heu, vraiment tout jeune après, tu as tu as évidemment, heu, écouté tout ce que tout ce qu'a fait Elvis Presley. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres artistes qui ont qui ont jalonné un petit peu ton parcours comme ça tout au tout au long des années?
Ouais. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, alors un peu plus grand, peut-être à à 11-12 ans, heu, j'écoutais un peu, je regardais ce qu'avait mon frère comme CD, mon grand frère qui a 8 ans de plus. Donc il avait plus d'expérience et des goûts un peu plus, heu, variés et affirmés.
N ouais. Ouais.
Et j'étais tombé sur, bah, ça m'a fait un peu le même truc. C'est-à-dire que j'avais vu la pochette, je l'avais trouvée et j'avais écouté et heu, j'ai complètement accroché. C'était une pochette, heu, pourtant, c'était tout simple, hein, c'est elle est, heu, bon, elle est très jaune, je dois avoir un truc avec le jaune or, je sais pas et mmh et c'est juste une une espèce de silhouette qui est assise jambes croisées et hem, c'est la pochette de d'un des albums des Guns'n'Roses. Heu, Use Your Illusion, le 1er parce qu'il y en a 2 où le 2e c'est la même pochette mais en bleu, que j'ai découvert plus tard mais, voilà, pour la le 1er hem, la pochette m'a intrigué peut-être parce qu'elle est assez, heu, elle est représentative mais avec un petit côté abstrait je sais pas.
Ouais. OK. OK, d'accord. Ouais.
Et j'ai mis ça dans mon, heu, baladeur à l'époque, hein, on avait tous un
Ouais d'accord. C'était un CD, c'est ça? Ou une cassette?
Ouais, c'était un c'était un CD donc, voilà, il y avait les 1ers, heu, 1ers walkman, heu, CD.
Ah. Tout à fait.
Et j'ai écouté ça et là, ben, passer de, heu, Elvis à aux Guns, c'était un peu le même sentiment de: «Waouh!» mais, heu, en plus extrême parce que, voilà, c'est plus du rock, c'est du hard rock mais heu, moi qui étais habitué au rock, je trouvais, par exemple, que, heu, le morceau de Jailhouse Rock de Elvis, il il était hyper rapide, hyper bourrin dynamique et tout, heu, je voyais pas comment on pouvait faire plus rapide et plus, heu, plus bourrin que ça. Bon, voilà j'ai découvert les Guns donc j'ai compris comment on pouvait.
OK. Ouais d'accord. Tout en restant mélodieux, ouais, bien sûr. O OK d'accord, donc là, ze s'est lancée, heu, une fois de plus, une sorte de de passion, heu, pour, heu, pour le groupe éventuellement. Tu as écouté plusieurs fois le le CD, tu t'es renseigné un petit peu sur, heu, sur le groupe peut-être?
Ouais alors un peu moins qu'Elvis, leur leur biographie me passionnait un peu moins. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que l'époque, aussi les années 60-50 ça ça me plaît beaucoup. Alors je sais pas si i peut-être que, hem
Ouais. Bien sûr.
ça ça a joué et puis ou alors peut-être le fait aussi que c'était un un chanteur, heu, tout seul, enfin, il avait ses musiciens mais je veux dire, c'est lui la légende, c'est pas un groupe, peut-être, heu, du coup, je me suis un peu moins renseigné. Je connaissais les membres, voilà, je connaissais, heu, Axel Rose, Slash, évidemment, tout le monde connaît Slash.
Ouais. Ouais.
Et je me suis un peu renseigné mais moins qu'Elvis. Par contre, ouais, j'ai cet album-là, je l'ai écouté en boucle. <clears throat> Le 2e heu, qui a la même pochette mais en bleu, je l'ai beaucoup écouté aussi. Heu, Appetite for Destruction que j'ai découvert plus tard, je l'ai énormément écouté aussi donc heu, oui, voilà, ça ça a lancé un peu un une passion et ça ça m'a certainement orienté plus après vers le hard rock métal encore plus.
OK. Ouais d'accord. Bien sûr. Ouais, bah, justement, tout à l'heure, tu disais ça, que, voilà, tu as commencé un peu la découverte du rock qui t'a amené un petit peu plus vers le le hard rock, puis le métal. Du coup, est-ce que tu as peut-être un groupe de métal qui t'aurait, heu, qui t'aurait particulièrement marqué aussi? Est-ce que est-ce que ça s'écoute en CD, le métal? Est-ce que ça s'écoute dans les oreilles ou c'est c'est quand même mieux en concert finalement?
Bah, le métal en concert, heu, va après ça dépend du du type de métal, il y en a plusieurs, heu, un tas, mais c'est vrai que le métal en concert, ça a pas la même ambiance parce que tu as toute le la puissance des basses, par exemple. Tu as c'est pas la même la même ambiance avec tous les gens qu'il y a autour et heu, vu que le métal, en général, ça s'écoute fort, c'est pas plus mal effectivement en concert. Après si tu as une bonne enceinte ou une barre de son ou autre et que tu l'écoutes à fond chez toi, ça marche aussi, moi je le mets souvent dans la voiture, parce que j'ai des j'ai des j'ai un super son dans la voiture donc heu, voilà, là, ça passe très bien. Dans les oreilles d en écouteurs, bon, faut faire attention mais, heu, ça peut le faire.
Bien sûr. Ouais. Ouais tout Ça marche très ouais, d'accord. <chuckles> Et il y a est-ce qu'il y a un groupe, heu, un groupe en particulier qui t'aurait, heu, qui t'aurait marqué, voilà, ou qui te plaît particulièrement sur, heu, sur ce genre, heu, métal?
Ouais, alors le métal, disons que j'ai découvert un petit peu, hem, un un peu par hasard parce que j'écoutais toujours les Guns et et cetera mais, hem, c'était je devais avoir quoi? Peut être 15 ans, un truc comme ça et heu, j'étais tombé au un peu par hasard sur, heu, parce que ça s ça tournait pas mal sur internet, tu sais? C'était le début, internet commençait à arriver, heu, un peu dans toutes les maisons et j'ai découvert un peu, heu, Linkin Park.
Mouais. OK. N ouais. OK.
Donc heu, j'ai bien aimé sur le coup, mais à l'époque déjà il y avait qu'1 ou 2 albums, je sais plus, et heu, je me suis aperçu au bout de quelques mois d'écoute que c j'aimais bien, mais pas à 100 % disons que ça a pas été la même révélation que Elvis ou les Guns, c'était juste, heu, c'est cool sans plus
Mouais.
et donc après j'ai un peu cherché, heu, à droite, à gauche, pour moi-même il y a j'ai essayé de découvrir j'ai découvert un peu Korn, c'est mieux. Qui m'a fait le même effet, genre, c'est vachement bien mais ça me parle pas à 100 %
Ouais.
et après, hem, j'ai découvert enfin, arrivé vers, heu, 17 ans, hem, un groupe coup de cœur grâce à une amie, enfin, ça y est!
OK, d'accord, donc le, heu, le groupe coup de cœur, heu, heu, que t'a fait découvrir, heu, une amie et du coup, c'est c'est c'est quel groupe? Est-ce qu'elle l'écoutait depuis longtemps? Comment ça s'est passé?
Alors elle, elle écoutait depuis quelques temps, le groupe était pas très vieux parce que lon quand j'avais 17 ans, on était quoi? En 2000, heu, 2. Je crois que le groupe date de 94 donc heu, il était pas très, très vieux non plus, quoi, c'est pas un c'est pas Metallica qui date de de du début des années 80.
Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Bien sûr, bien sûr.
Bah, d'ailleurs, Metallica j'ai jamais accroché, je sais pas pourquoi et heu, c'est c'est un groupe qui s'appelle Opeth et qui est un, mmh, un groupe de Death Metal mais progressif. C'est-à-dire que, heu, le progressif, c'est un un genre où il y a énormément de mélodies, de techniques, heu, donc c'est un c'est un mélange, heu, de donc de de Death Metal qui est quand même très bourrin avec une grosse voix d'ours et heu, des mélodies, des solos et des la technique qui est absolument incroyable et là je me suis dit: «OK, ça, ça me parle, j'aime bien ce mélange» c'est, heu, d'un seul coup enfin, d'abord c'est bourrin avec, heu, un gros ours qui grogne et ensuite ça passe sur, heu, ça passe sur un morceau ultra mélodieux et mélancolique, heu, qui dure, heu, 4 minutes 50, heu, ouais là, j'ai trouvé mon kiff.
OK. OK. Mouais. OK. Ouais, d'accord. OK d'accord et et du coup, j'imagine que l'important dans ces chansons là n'est pas, heu, les paroles. Est-ce que tu accordes, un q te tu accordes un petit peu d'importance quand même aux paroles? Ou ou voilà, j'imagine, comme tu le disais, c'est un peu tout ce qu'il y a autour, heu, voilà, la mélodie et cetera qui est qui est le plus important sur ce genre de musique là?
Alors, pour ce groupe
Mmh mh.
pour ce groupe, c'est, mmh, les paroles sont étonnamment importantes parce que c'est très, heu, très imagé. Parfois c'est même presque, heu, abstrait tellement c'est imagé parce que c'est, mmh, il y a une ambiance qui est, heu, en dehors des des parties un peu plus dynamiques, un peu plus, heu, pêchues, une ambiance qui est quand même très, heu, mélancolique et les paroles elles, heu, elles reflètent bien, donc, heu, elles sont quand même très, très importantes et ça, ouais, c'est un truc que j'ai découvert, bah, en en regardant un peu les paroles. En les lisant, à q à l'époque, en en m'aidant un peu d'un d'un dictionnaire, heu, parce que je parlais pas aussi bien anglais qu'aujourd'hui mais heu ouais, ouais, c'est les paroles ont grandement leurs importance pour, heu, que la leur musique te touche encore plus que simplement avec le la sonorité et le côté mélancolique.
OK. Mmh mh. Bien sûr, ouais. OK, ouais, d'accord, je je vois <clears throat> je vois complètement et et tu disais qu'à qu'à l'âge adulte, heu, voilà, tes goûts ont un petit peu évolué ou, en tout cas, tu tu écoutes aussi, heu, autre chose et est-ce que ça, c'est c voilà, tu t'es tourné vers des choses un petit peu plus calmes? Un petit peu plus, heu, heu, voilà, vers quel genre de musique tu t'es tourné un petit peu, heu, après toutes ces phases de, heu, heu, rock, heu, hard rock, puis métal?
Heu, c'est pas forcément plus calme, heu, mais arrivé à la fin de la vingtaine, j'ai découvert un un genre que je connaissais pas du tout et qu'adolescent j'aurais jamais pensé écouter, encore moins apprécier, qui s'appelle la Hardbass. Qui est un un genre de, heu, comment expliquer? Techno, électro, hem, mais avec énormément de basses, d'où le nom de Hardbass et hem, tout ça d'origine, heu, slave. Alors c'est russe ou, heu, pays adjacent mais, voilà, il y a toute une une sous culture autour, heu, que je trouve assez amusante, c'est un gros délire et j'ai découvert ça à la à la fin de la vingtaine et j'ai accroché et voilà donc, heu, ç ça m'a fait un peu par un peu bifurquer pour changer un peu du métal.
Ouais. OK. OK. D'accord. OK d'accord, tout en restant, heu, très, très rythmé et j'imagine, heu, assez motivant. Tu écoutes ce genre de musique pour, heu, voilà, quand quand il y a besoin de motivation un petit peu, j'imagine?
Ouais. Oui ça va pour, heu, pour le sport ou pour la conduite, heu, ou simplement pour se motiver, ça ça passe bien, ouais.
Ouais. OK, d'accord, bah, je je vois tout à fait. Bah, en tout cas, merci beaucoup de t'être, heu, heu, replongé, voilà, dans toutes ces années, heu, musicales et tous ces ces artistes, heu, qui t'ont marqué. C'était c'était très intéressant, donc merci à toi.
Bah, avec ce avec plaisir, moi c'était très sympa de, effectivement, me replonger dans dans ces souvenirs et cette découverte de quand j'étais enfant.